ट्रैकिंग एक बड़ी मज़ेदार-सी चीज़ होती है और उसमें बहुत नए-नए अनुभव होते हैं और उसमें भी कैंपिंग कभी कहीं करना पड़े तो वो एक अलग ही अनुभव होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ट्रैकिंग या कैंपिंग में चीज़ें हमेशा बहुत आसान नहीं जाती हैं और कुछ ऐसी मुश्किलें आ पड़ती हैं अ, जिनके बारे में शायद हमने सोचा नहीं था या उसके बारे में कोई प्लान नहीं बनाया था। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि अ, ट्रैकिंग या कैंपिंग में कोई मुश्किल आई आपके साथ?
<sneezes> उम, जी ऐसा कई बार हुआ है और हम जैसे <clears throat> घूमने जाते थे तो और ट्रैकिंग होती ही थी कई मतलब हम ऐसी जगह जगह ही प्रेफ़र करते थे जहाँ पर हमें पहाड़ों पे चढ़ना पड़े या थोड़ा-सा ट्रैक करना पड़े। थोड़ा-सा अ, ऐसे मुश्किल वाला रास्ता हो तो उसमें जब एडवेंचर्स चीज़ें होती हैं तो ज़्यादा मज़ा आती है। तो हम ऐसे ही चीज़ें चूज़ करते थे और मुझे याद है कि जब हम अ, दूधसागर वॉटरफॉल जा रहे थे अ, तो वहाँ पे अ, हमारे साथ हमारे और भी लोग थे मतलब फ्रेंड्स लोग थे हमारा पूरा एक ग्रुप था। और उस टाइम बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें पता चला कि अ, जो मतलब नीचे से एक वैन जाती है गवर्नमेंट वैन होती है वो और वो ऊपर लेके जाती है। और अ, वहाँ पे दूधसागर वग़ैरह पूरा घुमाएगी और पूरा मतलब आपको अ, मौका देगी कि आप पानी में जाओ नहा-वहा के फिर वो वापस लेके आती है। लेकिन उस दिन हुआ ये था कि बारिश की वज़ह से वो अ, वैन जो थी वो कैंसल हो चुकी थी। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे जी हाँ, वही बताना चाहती हूँ कि जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पे एक लोकल गाइड मिला हमें, जिसने बोला कि मैं अ, वैन तो बंद है और मैं सबको लेके जा रहा हूँ बाय ट्रेन लेके जा रहा हूँ। और कोई दिक्कत नहीं होगी मैं ट्रेन से लेके जाऊँगा और वहाँ पे आपको पूरा ट्रैकिंग करते हुए नीचे लेके जाऊँगा दूधसागर में आप नहाना सब कुछ करना, उसके बाद वापस ट्रे अ, ट्रैकिंग करते हुए हम ऊपर अ, ट्रैक पर आएँगे और वहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ के हम वापस आ जाएँगे। 2 स्टेशन वहाँ से दूर था दूधसागर। अ, तो
अच्छा। ओह! फिर? अच्छा मतलब जहाँ पर अ, अ, नीचे से वो जाती थी सरकारी अ, टेम्पो या बस टाइप अ, वो उ उन्होंने कहा कि हम ट्रेन से लेके जाएँगे और वहाँ से अ, थोड़ी दूरी पर था। कितनी दूरी पर था करीब जहाँ पे ट्रेन आपको छोड़ती वहाँ से?
हुँ। जी। वहाँ से अ, वो बिल्कुल पास में ही था, एक्चुअली ट्रेन वहाँ पे रुकती नहीं थी। लेकिन ये लोग इनका कुछ प्लान था मतलब जो लोकल गाइड हमें मिला था उसका कुछ अ, जान पहचान थी या क्या था कि वो अ, टीटी जो थे टिकट कलेक्टर जो होते हैं उनकी कुछ जान पहचान थी उस लोकल गाइड की अ, के साथ और उसने बोला "मैं वहाँ पे ट्रेन रुकवाऊँगा।" और अ, आपने कभी देखा होगा जैसे मूवी का सीन हो या कोई आपने अ, शॉट्स देखे होंगे, तो दूधसागर जब अ, व वॉटरफॉल दिखाया जाता है तो उसके पास थोड़ी-सी रेलिंग बनी होती है और वहाँ पे ट्रेन का ट्रैक बना होता है। तो वहीं उसी ट्रैक पर उसने बोला था हम वहाँ पे ट्रेन रुकेगी और आप लोग सीढ़ी के रास्ते वहाँ पे जाओ। पहले दूधसागर देखो उसके बाद ह अ, ट्रैक क्रॉस करके मैं नीचे जंगल के रास्ते नीचे लेके जाऊँगा। जहाँ पर दूधसागर जो वॉटरफॉल है वो पूरा नीचे जहाँ पे गिर रहा होगा, बिल्कुल नीचे लेके जाएँगे और वहाँ पे आप लोग एन्जॉय करना, सब कुछ करना उसके बाद वापस ट्रेक करते हुए हम ऊपर आ जाएँगे। तो ये पूरा
हाँ। लेकिन ऐसे जहाँ पर अ, मतलब रेलवे स्टेशन नहीं है, वहाँ पर ट्रेन रुकवा देना किसी से, सेटिंग से या कैसे भी ये तो मतलब बड़ा गैर-कानूनी काम है। और पकड़े जाने पर तो इस पर काफ़ी सज़ा उम, हो सकती है।
जी, जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल गैर कानूनी काम है और मतलब हमें इतना अंदाज़ा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे मतलब भीड़ लगी हुई थी जाने वालों की। तो हमें ये था कि हमें मतलब अ, अब हम बार-बार तो नहीं आएँगे घूमने के लिए यहाँ पे तो फिर ये हुआ कि चलो चलते हैं, क्या ही जा रहा है। अब इतने सारे लोग जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं। तो ऐसे सो
क्या जाने से पहले आप लोगों को पता था कि ये स्टॉप नहीं है और वहाँ पर किसी और तरीके से ट्रेन रुकवाई जाएगी?
नहीं, हमें नहीं-नहीं, <chuckles> नहीं-नहीं हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता था। हमें बस ये था कि हाँ, हम जाएँगे और मतलब हमारे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब एक्चुअली हुआ क्या वहाँ पे मतलब जैसे उम, अ, ट्रेन आई, हमने पकड़ा फिर हम पहुँचे वहाँ पे। तो हाँ, हम लोग पूरा थोड़ा अ, खो गए। हाँ, नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, बहुत सुंदर। हम उसमें फोटोशूट वग़ैरह में खो गए, वो सब कराते रहे, कराते रहे। फिर उसने बोला मैं ट्रेक करके नीचे लेके जाता हूँ। तो हाँ, उसने मतलब ट्रेन वहाँ पे रुकी तो इतनी भीड़ उतरी थी मतलब करीबन समझ लीजिए 100-200 लोग उतरे थे। जी हाँ। और जी, जी इतने ज़्यादा और वहाँ पे उतरे हैं पूरा वॉटरफॉल घूमा फिर उसके बाद जब वो ट्रेकिंग करते हुए नीचे लेके जा रहे थे, इतना मतलब घना जंगल, इतना घना जंगल बारिश कंटिन्यू हो रही है। और अ, मतलब आप अ, भरोसा नहीं करेंगे आजू-बाजू से साँप निकल के जा रहे हैं। मतलब मेरी हालत इतनी खराब हो गई मैंने अ, मैं मतलब मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स लोग थे मैंने उनको बोला "मुझे ट्रेकिंग करनी थी लेकिन ऐसी वाली ट्रेकिंग नहीं करनी थी।" <laughs> जिसमें मौत का डर बिल्कुल <chuckles> पटरा रहा है चारों तरफ और मतलब जान बिल्कुल हलक पे अटकी हुई है। <laughs> जी। इतनी बुरी हालत थी उस टाइम और अ, जो हमें लेके गया था खैर वो हमारे साथ-साथ ही चल रहा था। फिर उसने हमें बताया अरे यहाँ पे तो शेर चीते भी घूमते रहते हैं। मैंने बोला बस आज तो गए काम
<chuckles> हुँ। ठीक है। अरे! <chuckles> इतनी ज़्यादा। ओह! हो। <giggles> <chuckles> हाँ। <laughs>
<chuckles> बस ऐसी सिचुएशन थी और काफ़ी कुछ हुआ उसके आगे। आप कहें तो फिर मैं डिटेल में अ, बताऊँ आप
आम नहीं, बिल्कुल। मतलब जैसे मुझे हालाँकि लगता है कि शेर चीते वाली बात जो थी उनकी वो तो थोड़ा-सा अतिरेक में रही होगी क्योंकि चीते तो वैसे अमूमन थे नहीं, अभी तो खैर कहीं बाहर से लाए गए हैं। और शेर भी ऐसे अ, मतलब भारत में सारी जगहों पर पाए नहीं जाते। हालाँकि जोखिम भरा तो था जैसे आपने बताया कि साँप वग़ैरह आप लोगों ने खुद देखे थे। तो ये रिस्की तो था। क्या इसमें ए, कि मतलब आपके साथ क्या कुछ ऐसे बच्चे या बूढ़े वग़ैरह भी थे या सारे मतलब नौजवान ही लोग थे? अगर सारे नौजवान ही रहे होंगे तो थोड़ी फिर भी आसानी रही होगी, बच्चों और बूढ़ों के साथ तो और ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है।
जी। जी। बिल्कुल। <chuckles> जी। जी, जी, जी, जी। मैं बताना चाहूँगी बच्चे तो नहीं थे और अ, बूढ़े भी नहीं थे। अब जैसे अगर उम, अगर शायद कोई बुज़ुर्ग होता तो वो शायद मना ही कर देता कि नहीं ऐसे नहीं जाना है। और जब यंग ऐज होती है ना तो फिर वो बोलते हैं "अरे चलो घूम के आते हैं कोई दिक्कत नहीं है सब हो जाएगा" <chuckles> ये वो। तो सब यंग ऐज ही थे, फिर घूमने गए थे। लेकिन हाँ, एक अ, थे मतलब एक अ, 5-6 लोगों का ग्रुप था उसमें ए, अ, मतलब टीचर्स थे वो सारे, 6 के 6 टीचर्स थे। जिसमें एक की ऐज थोड़ी-सी ज़्यादा थी मतलब ऐज तो भले ही ज़्यादा नहीं हो लेकिन वो थोड़ा हेल्दी ज़्यादा थे तो उनको ट्रेक करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। मतलब वो बिल्कुल बैठ गए थे, उनकी साँस बहुत ज़्यादा फूलने लग रही थी। तो मतलब उम, वो बार-बार यही बोल रहे थे कि "मैं मतलब हवा अच्छा चाहता था कि मतलब शुद्ध हवा मुझे मिले तो मैं जंगलों में घूमने आया और मेरी ही यहाँ पे अ, साँसें फूल रही हैं तो उनकी थोड़ी-सी हालत खराब हो गई।
हाँ। हुँ। <chuckles> हाँ, ये तो काफ़ी मतलब मुश्किल वाली चीज़ रही थी।
बिल्कुल। और अ, फिर आगे हम अ, नीचे ट्रेक करते हुए नीचे गए और सबसे बुरा चीज़ ये हुआ था कि उन्होंने बोला कि पहले तो वो वहाँ पे हमें टहलाते रहे, घुमाते रहे कि थोड़ा रेस्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो फिर उसके बाद उन्होंने बोला, "10 मिनट में ट्रेन पहुँचने वाली है और निकल जाएगी वो क्योंकि वो रुकेगी नहीं।" अब हम अब ऊप अब हाँ, अचानक से उस गाइड ने ऐसे बोला। फिर क्या हुआ ना नीचे उतरना फिर भी आसान होता है, ऊपर चढ़ना मतलब इतना मुश्किल लग रहा था। और अ, मैं मुझे याद है, मैं ही सबसे पीछे थी। और म मैं सबसे पीछे थी और मैं बोल रही थी, "अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे नहीं होगा" मतलब मेरी साँसें एकदम फूली जा रही थी। मैंने बोला "अब ट्रेन जा रही तो जाने दो, अब मैं नहीं चल सकती, अब मैं नहीं चल सकती।" फिर सब मुझे बोले "अरे! नहीं बस आ गए च चलो, आ गए, आ गए, चलो।" फिर उसके बाद भईया जैसे-तैसे पहुँचे। ट्रेन ऑलरेडी आ चुकी थी, सब चढ़ रहे थे फिर हमने भी चढ़ा। और फिर जब हम वहाँ अपने स्टेशन उतरे, तब उस गाइड को हमने बहुत मतलब सुनाया कि "आप बता तो देते कि आप इस तरह से हमें लेके जा रहे हो। एक एक तरह से इल्लीगल हो गया। आप ऐसे लेके जा रहे हो और" तो बोला "कोई बात नहीं आपने घूम तो लिया।" ऐसी बातें कर रहा था फिर वो। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स तो हुई हमारे साथ उद और वो वाक़या मतलब मुझसे भूलता नहीं है, वो जो इंसिडेंट हुआ वो भूलता नहीं। जी।
हाँ। अरे! अचानक से? बहुत मुश्किल चीज़ है वो। जाने दो। <laughs> <chuckles> हाँ <giggles> हाँ। नहीं तो अ, <chuckles> अब अगर दोबारा दूधसागर क कभी आप उसके बाद गईं, गईं तो कैसे गईं? और फिर अगर कभी जाने का मौका मिले और फिर से वैसी दिक्कत आए और ये हो कि वो ट्रेन का एक रास्ता है तो क्या आप उससे जा जाएँगी या नहीं जाएँगी?
<chuckles> जी, अ, <chuckles> यहाँ वही मैं एक्चुअली मेरी थोड़ी सी आदत ये है कि एक बार जो मैं जगह घूम लेती हूँ मैं दोबारा वहाँ जाना नहीं चाहती, भले ही वो जगह मुझे बहुत पसंद आई हो या कुछ भी हो। अ, बस मतलब मेरा दिमाग में रहता है एक हो गया ना, एक कवर कर लिया अब कोई नई जगह घूमेंगे। तो अब मैं दोबारा नहीं जाना चाहती। और फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस ही मतलब अ, अगर देखना अगर उसकी सुंदरता की बात की जाए तो उसमें कोई शक नहीं है। हाँ, बेहद सुंदर है वो। और अ, सब कुछ मतलब ऊपर जब तक हम थे ना ट्रैक के पास जो रेलिंग्स बनी है, वहाँ पे जब तक हम थे हमें बहुत अच्छा था, हमने घूमा बहुत अच्छा लगा हमें। लेकिन जब हम नीचे ट्रेकिंग करते हुए गए, हमें सीरियसली मतलब वो एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। और जब हम ट्रेकिंग करते नीचे जा रहे थे तो मतलब वहाँ पे बोर्ड्स वग़ैरह भी लगे हुए थे कि अ, यहाँ पे अ, जाना मना है। और अ, वाइल्डलाइफ सेंचुरी के अंदर अगर ताता है ये, इस तरह के बोर्ड्स भी लगे थे, हम उसको बोल रहे थे जो हमारे हमें लेकर गया था। हम उसको बोल रहे थे यहाँ पे ऐसे बोर्ड्स लगे, अरे! कह रहा है स "चलो ना तुम, चलो ना तुम।" तो ऐसे हमें लेके गया लेकिन हाँ, उसके बाद मतलब जितने लोग गए थे सबने उसको बहुत अ, मतलब सुनाया कि आपने गलत किया। अगर कुछ भी हो जाता या कोई पकड़ लेता हमें या हम फँस जाते तो फिर बहुत बुरा भी हो सकता था उसका।
हाँ। <giggles> हुँ। सही बात है, बिल्कुल। और जैसे म आप भी परेशान थी और बाकी लोग भी परेशान थे। क्या उस दौरान क्या आपस में आप लोगों ने एक-दूसरे को थोड़ा ढांढस बढ़ाया, हिम्मत दी कि, "अच्छा नहीं, चलो कोई बात नहीं हो जाएगा किसी तरीके से" या व इस तरह का कुछ, या गाइड ने ही आप लोगों को अ, हिम्मत दी, या मतलब कुछ और एस इस तरह का हुआ हो कुछ?
जी। हुँ। <clears throat> हाँ, हम लोग आपस में एक-दूसरे को तो अ, देखते ही जा रहे थे। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि जैसे इतने सारे लोग थे, और सब लोग एक-दूसरे का ख़्याल रख रहे थे। अब जैसे मैं सबसे पीछे रह गई थी और जब ट्रेन वहाँ पे खड़ी हुई थी, तो वो हल्की-हल्की चलने लग गई थी और मैं नहीं पहुँच पा रही थी वहाँ तक। फिर सबने मतलब बोला, "अरे! जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ", सबने अपने-अपने मतलब हाथ देना चालू कर दिया कि, "आ जाओ, जल्दी आ जाओ, कोई बात नहीं पहुँच जाओगी।" तो फिर ख़ैर मैं अ, पहुँच गई थी, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सबने बहुत सपोर्ट किया। मतलब अ, सब एक-दूसरे को पानी वग़ैरह पिलाते जा रहे थे, और गाइड को बार-बार बोलते जा रहे थे कि, "मतलब कैसी जगह लेकर आए हो, लेडीज़ें भी हैं साथ में, कुछ भी हो सकता है, और हमें बताना चाहिए था"। तो इस तरह से सबने साथ दिया, और सब एक-दूसरे को ये भी बोल रहे थे, "साथ में रहना", जैसे हमें साँप वग़ैरह दिख रहे थे। तो ये भी बोलते जा रहे थे, "सब साथ में रहना, नीचे देखते रहना" क्योंकि ऐसी कंडीशन थी, अगर किसी को कुछ हो भी जाता या कुछ अ, काट-वाट भी लेता, तो हमारे पास ऐसी फैसिलिटी ही नहीं थी कि हमें तुरंत हेल्प मिल सके या हम किसी की हेल्प ले सकें। जी।
हाँ। बिल्कुल सही बात। एकदम सही बात। मैं यही कहने जा रहा था कि मतलब अगर वहाँ से तो लौटने का उस ट्रेन के अलावा तो कोई साधन ही नहीं था और ट्रेन के लिए भी काफ़ी चढ़ के आना था। तो ऐसे में अगर मतलब कोई अनहोनी घट जाती, साँप वग़ैरह किसी को काट लेता है, या कोई चलते हुए ही कुछ किसी के मतलब कोई मोच वग़ैरह आ जाती, तो वहाँ से उसको लाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो मतलब ऐसे में उस गाइड का काम, मतलब ना केवल वो ट्रेन रुकवाना ग़ैर-कानूनी था, बल्कि इस तरह से लेकर आना अ, बहुत ग़ैर-ज़िम्मेदार भी था। अ, क्या आप लोगों ने कहीं पर फिर उस गाइड की कोई शिकायत की, या फिर उसको ऐसे ही छोड़ दिया, या उसको बस अ, कुछ आप लोगों ने ख़ूब सुनाया वग़ैरह कि दोबारा ऐसा ना करे?
बिल्कुल। जी। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। नहीं हमने उसकी शिकायत हमने सोचा करने के लिए तो हमने क्या किया था जो अ, अ, गवर्नमेंट वैन जहाँ से चलती है। तो उस डिपार्टमेंट का नाम एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा क्या है लेकिन अ, वही एक डिपार्टमेंट है वहाँ पे जहाँ जब कोई भी दूधसागर घूमने जाता है ना? तो वहाँ पे डिपार्टमेंट के पास पहुँचता है वहाँ से टिकट इश्यू होती है उसके बाद आप वैन पर बैठ के आगे जाते हो और कोई रास्ता ही नहीं है वैन के सिवा जाने का। तो हमने व उस नंबर पे कॉल करके उस वो जो हमें लेकर गया था उस गाइड की कम्प्लेन कर दी थी कि ऐसा-ऐसा बंदा है और वैन जब नहीं चल रही थी तो वो बंदा हमें बेवकूफ़ बना के लेकर गया। और उस बंदे ने ना हमें ये सब चीज़ें नहीं बताई। उसने बोला ट्रेन जाती है वहाँ रुकेगी आप घूमना फिर वापस टाइम आपको दूसरी ट्रेन मिल जाएगी, आप वापस आ जाना। मतलब ऐसी चीज़ें बताई उसने तो हमें लगा अ, मतलब ऐसे बोल रहा है हमने सोचा ही नहीं, कि कुछ गलत हो सक उम, हाँ, क्योंकि वो इतना अ, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था ना, अगर वो ऐसे बोलता कि नहीं मैं ट्रेन रुकवाऊँगा आप घूमना तो वो थोड़ा-सा दिमाग में आता है। लेकिन वो बोला ट्रेन रुकेगी आप आराम से घूमना कोई दिक्कत नहीं है दूसरी ट्रेन आपको मिल जाएगी वापस आ जाएँगे। तो हमने बोला, "चलो ठीक है इत मतलब अच्छी सुविधा है जा सकते हैं और बार-बार वैसे कोई घूमने भी नहीं आता है तो ये अच्छा मौका है घूम लेते हैं। ये सोच के हम चले गए थे बस।
<chuckles> उम अ बिल्कुल। कोई भी नहीं सोचेगा। हाँ। कोई और जाना चाहे तो उसे क्या सलाह देंगी आप?
बिल्कुल मैं यही सलाह दूँगी कि ऐसे अ, लोगों के चक्कर में मत फँसे। आप बिल्कुल मतलब जैसे वहाँ पे अ, चीज़ें होती हैं कि गवर्नमेंट वैन है उसके थ्रू आप जाइए और क्योंकि और कोई गाड़ी की सुविधा नहीं है गवर्नमेंट वैन आपको लेके जाएगी आराम से घुमा-वुमा के बढ़िया तरीके से लेकर अ, जाएगी। जैसे मैं फँसी हूँ आप लोग बिल्कुल भी मत फँसिएगा। <chuckles> जी।
<chuckles> हुँ। <chuckles> बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत-सी चीज़ें जानने को मिली। उम्मीद है हम फिर बात करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।
जी।